Oye, cuéntame, ah, en estos días, ¿cómo le haces para combinar trabajo, familia, y hasta esta parte del aprendizaje personal?
Claro, ahora sí que ha sido bastante clave, tener una buena organización, una buena rutina en mi día, para para hacer todo este tipo de actividades, ¿no? Porque si si no tengo un orden, pues, pierdo esa oportunidad, ¿no?, de tener, eh, tiempo para lo que es trabajo, familia y, pues, aparte de hacer hobbies, también tener esa ese momento de aprendizaje personal. Entonces, yo creo que es gracias a una buena organización en mi día.
Sí. Ah, ya veo. Oye, y dime, ¿cómo es un día típico para ti, cuando quieres tener este tiempo tanto para trabajar, para estar con la familia y, pues, por qué no, aprender algo nuevo?
Claro, pues, mira, eh, yo comienzo las mañanas, normalmente me gusta levantarme, eh, a las 8:00 para empezar el día 8:20, empezar con ese buen café, ¿no?, con ese buen café, <chuckles> con ese buen pan, que es lo que me alegra el día, siempre en las mañanas, tener un buen desayuno y atender los pendientes. Me gusta luego luego acabar de desayunar y atender los pendientes que tengo del día. Una vez, este, completando o quitando esos pendientes, ya puedo empezar a trabajar de una manera más tranquila, sin tanta preocupación, de estar pe pensando en esos pendientes, ¿no? Entonces, es es algo que me co con lo cual me gusta empezar. Y ya, este, yo creo que es después hacer el trabajo, que es un par de horas, empezar a trabajar, atender un poco el negocio, terminar e esa esa parte, eh, justamente, termino de trabajar, me gusta marcarle a mi familia, porque actualmente estoy viviendo solo. Entonces, me gusta hablar hablarle a mi familia, para ver cómo están, a ver qué están haciendo, tener es esa videollamada con mi mamá, con mis sobrinos, y y y después, empezar a lo que es la comida, y yo creo que la primera parte del día, así terminaría.
Eh, qué rico. Mm. De acuerdo. Ujú. Okey. Ya. Ah, okey. Claro. Perfecto. Y entonces, tú también haces esta parte de estar en cada cosa. O sea, si estás desayunando, desayunas como tal, no te distraes haciendo otra cosa, te pone ¿le das su tiempo y su espacio a cada actividad que tienes?
Así es. Claro, sí, la verdad sí, ese es un hábito, una costumbre que, eh, di apenas estoy, bueno, apenas llevo 1 año con ella, porque la verdad sí, me distraía mucho con el teléfono, ¿no?, con las redes sociales. Entonces, esta nueva rutina que implementé me ayudó bastante a a tener un poco más de control sobre eso y enfocarme, pues, en las actividades que tengo en mi día.
Claro. Okey, te entiendo. ¿Y cuáles son las tácticas que llevas a cabo cuando haces malabares entre hacer estas 3 cosas? Por ejemplo, si en algún momento estás con tu familia y quieres estar con ellos, pero, pues, también tienes que trabajar, o tienes que aprender algo nuevo, ¿ahí cómo le haces?
Claro. Pues, mira, ahora sí que yo intento siempre, eh, seguir esta rutina, esta organización, porque cuando me gusta darle el el tiempo a mi familia, e en las videollamadas siempre termino el trabajo, ¿no? Pero, porque ya después es más el enfoque y a disfrutar yo, a a hacer ese ese aprendizaje, porque tengo una un hábito que que no agarr que agarré hace unos meses, de aprender algo nuevo todos los días. Esa es un hábito que un una misión, un objetivo que que yo me quise poner, y la verdad me ha funcionado bastante bien. El querer s el querer siempre aprender algo nuevo todos los días, eso, digamos, que me ha ayudado un poquito, ¿no?, a a crecer o a tener ese aprendizaje personal y estar aprendiendo cosas nuevas todo todos los días, ¿no? Y por eso es como que divido, de de la mañana a la tarde, de las 3:00 de la tarde, eh, trabajo, este, y familia, ¿no? A lo mejor puede ser, acabando el trabajo. Y ya después de la tarde a la noche es es para mí y ese aprendizaje personal.
Claro. Ujú. Mm. Ya. Okey. Oye, ¿y qué es lo que te gusta aprender?
Pues, me gusta aprender, ahora sí que buscar un poquito de de de todo, historia, eh, un poquito de, a lo mejor, una parte tecnológica, eh
¿Qué par?
eh, música, un poquito de la inteligencia artificial en estos días, que que me estoy enfocando también en aprender a usar estas herramientas, porque siento que yo las veo como son el futuro, ¿no?, entonces, quiero quiero aprender, eh, a manejar distintas herramientas que que que pueda, ¿no?, en mi día a día, entonces, me me baso un poquito en eso ahorita, actualmente.
Okey. ¿Y el todo lo investigas por ti mismo? ¿No te has metido a cursos como tal?
Eh, no, ahorita todo todo yo lo lo hago yo mismo, yo me me encargo de de agarrar uno que otro libro, de buscar, a este, algunos videos, eh, que son cursos prácticamente en línea, ¿no?, entonces, este, con YouTube se puede ganar todo ese aprendizaje.
De acuerdo, oye, y dime ¿tienes algunas, eh, rutinas que te ayuden a poder llevar a cabo este autoaprendizaje de una manera más sencilla?
Pues, mira, sí. Pues una rutina, a lo mejor, como tal, no. Pero sí sigo un patrón, que es acabando de comer, estoy un poquito más relajado, ya ya comí ese alimento que a lo mejor me da esa energía extra. Este, me gusta después, este, leer. Leer un poquito, después de ca de co de comer, me gusta 10, 15 minutos. Y ahora sí, con mi me me paso a lo que es el aprendizaje, en el que en el que estoy. En la que cuál me quedé el día anterior. Y así voy continuando, leyendo o estudiando esa parte que estoy aprendiendo.
Okey. Mm. Qué bien. Oye, y para poder mantener este equilibrio, ¿has tenido que renunciar a algo que sea importante para ti?
Mm, por el momento, a lo mejor, no renunciar del todo, pero sí darle menos tiempo a lo a lo que es la creación de contenido. Que, la verdad, me gusta mucho hablar sobre los las pasión, los hobbies que tengo. En este caso, el cine y videojuegos, que me gusta hablar. Tengo un un redes sociales, en las cuales subo contenido de esto. Me gusta hablar, eh, ten tenía esa idea de crear una de crear mi propia comunidad para poder compartir este mismo gusto, ¿no? Entonces, he tenido que que descuidar un poco, et poco, esa parte.
Ya. ¿En serio? ¿Y te ha afectado? ¿Tú crees que te haya afectado dejarlo? Porque al final t también es un hobby para ti, ¿no?, es algo que te gusta hacer, y que te
Así es. Pues, a lo mejor, de una manera que me afecte, a lo mejor no del todo, pero sí me me siento un poco mal, porque ya tengo una comunidad, ¿no?, entonces, he descuidado un poquito esa parte y sí, digo, como que: "Rayos, tengo que darme, eh, ese tiempo", ¿no?, para seguir con eso y no tenerlo tan descuidado, porque la verdad iba creciendo bien y de la nada, eh, dejar de estar subiendo contenido así, pues yo creo que no no no está bien, ¿no?, entonces, sí me gustaría, este, estarlo retomando nuevamente, darle un poquito más de tiempo a eso.
¿Y cómo te piensas, este, administrar para poder hacerlo? Porque, pues, es parte importante de lo que de lo que tú eres, ¿no?, esto es un gusto que tienes, y que te gusta compartir, ¿cómo cómo crees que le para poderlo incluir de de nuevo a tus actividades diarias?
Claro. Así es. Yo creo que sería comenzar, si puedo, el día un dí e el día una hora antes, eh, a lo mejor, este, la hora de la familia de las llamadas, moverlo un poco más tarde, para que en ese tiempo luego, luego me ponga a comer, eh, haga lo del aprendizaje, y me tome una hora y media, especialmente para lo que es la creación de contenido, es algo que he estado he estado pensando, yo creo que que podría darse, entonces, eh, sería como que empezar el día una hora antes, recorrer las llamadas para la familia y enfocarme un poquito más en eso.
Claro, o a lo mejor te esta parte que me contaste que dejaste un poco de lado la el teléfono, ¿esto tendrá que ver con que hayas dejado un poco ese hobby que tenías?
Así es. Eh, sí, definitivamente yo creo que sí, el el no estar al pendiente de las noticias, de los rumores, del de de lo que normalmente me gusta subir, yo creo que sí está de una manera perjudicando esa parte creativa, yo creo.
Mm. ¿Y, mm, has tenido de estas, o has echado mano de estas tácticas, que son usar un un calendario que te dé, que te diga cómo vas a organizar tu horario cada día para poder llevar a cabo esta parte de de tener equilibrio entre familia, trabajo y también tu aprendizaje?
Claro, por el momento no no he hecho algo algo similar como eso, este, normalmente me me organicé desde hace unos meses, ya casi el año, y ahora sí que todo ha sido una una organización mental, no tengo nada escrito, no tengo ningún calendario, yo manejo mis propios horarios, y yo creo que tengo bastante disciplina, entonces, yo creo que eso me ayuda, pues, a cumplir con esto, ¿no?, y que no tenga que basarme en algún calendario, en alguna rutina escrita.
Oye, a ver, tú que, ahorita que me comentas que eres una persona que eres muy disciplinada, ¿cómo le haces, o cuál es la facilidad que debes de tener para dejar a un lado la apatía que te puede llegar a dar a veces el el seguir una rutina? ¿Cómo cómo le haces? ¿Qué es lo que te motiva a seguir, y y a no tirar la toalla?
Claro. Así es. Pues yo creo que sería pues, un poquito un poquito de ambición, ¿no? Yo creo que la ambición eh, con un poco de ambición, yo creo que de ese puede ser un impulso bueno, ¿no? Tener un poco de ambición, tener objetivos. Porque también, si siento que si no hay objetivos, no hay ganas. Como que sientes que no no vas para ningún lado. Entonces, el ponerme obje objetivos personales, me mantiene, ¿no?, con esas ganas, con esa esa garra, esa ambición de de de poderlo hacer, ¿no? Y algo y algo que te voy a contar, pero es que personalmente me ha funcionado, es que yo me pongo objetivos, que si los cumplo, me puedo dar un premio, yo mismo. Me puedo dar el el el permiso de comprarme algo que me guste, ¿no? Pero, si no lo logro, pues, no se hace. Entonces, yo creo que esa es una parte, que igual me funciona. El ponerme objetivos, y que ese objetivo tenga un premio que yo personalmente me puedo dar, ¿no? Como desde comprarme, eh, no lo sé, algún par de tenis, o cosas así, ¿no? Que que que me gusten, que me gusten, o que tenga ganas, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es es importante. Y y más que nada, porque pues, quiero quiero tener siempre una vida estable, ¿no? Y esa vida estable no va a llegar de la nada, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar en ella. Y yo creo que también es parte, de la cual, pues me motiva a a siempre estar O a hacer las cosas, aunque no tenga ganas.
Ah, qué bien. De acuerdo. Oye, ah, y te iba yo a preguntar. Tú ahora me dices que vives solo, y por eso igual, y es más fácil para ti poder y hacer todas estas actividades. Pero estabas con tu familia, ¿ahí cómo te dividías para poder hacer todas estas partes? O, por ejemplo, no tenías tanta prioridad en aprendizaje personal.
Así es. Claro. No, e era totalmente diferente, estando en casa de mis padres, eh, tenían una muy mala costumbre, malos hábitos, tenía mi mi tenía tengo mi propio negocio, y en ese momento también lo tenía. Entonces, digamos que tenía una comodidad bastante buena, ¿no? Eh, todo el dinero que que ganaba de mi negocio, pues, para mí, ¿no? Y ahora sí que para apoyo de la casa, pero no tenía como que compromisos o responsabilidades tan grandes, ¿no? Como lo tengo ahora viviendo aquí en este departamento. Era una vida muy tranquila, entonces, eh, por cuestiones, eh, de seguridad tuve que salir de ese estado, pero, eh, ahora he he crecido bastante en esta parte, ¿no? Me me me encontré alguna parte de mí, pues, que a lo mejor siempre estuvo, simplemente estuvo apagada, y y yo creo que ya soy completamente otra persona con buenos hábitos en este caso.
Claro. Mm. Ya. Entonces, eh, no, a pesar de que, a lo mejor tenías más tiempo para hacer las cosas, no no le dabas prioridad al aprendizaje personal. Es decir, al trabajo.
Así es. Sí, no, ahora sí que, no le ponía mucha atención. A lo mejor, sí una bueno, no es que no, el aprendizaje personal sería aparte, pero sí me gustaba enfocarme en objetivos como el gimnasio, en objetivos como, a lo mejor, buscar diferentes ideas para emprender, ¿no? Pero siento que el aprendizaje personal como que lo tenía apagado un poco.
¿Y qué te motivó a llevarlo a cabo?
El ah, pues, no sé, yo creo que, el simplemente estar más capacitado para todo, el el simple hecho de de aprender algo nuevo, sentí que era un buen hábito, que me iba a funcionar para mi vida, y que me iba a aportar demasiado, y más que nada yo creo que de comencé a leer, agarré el hábito de leer, entonces, gracias a eso como que surgió, debería aprender algo nuevo, ¿no?, algo nuevo todos los días, por más mínimo que sea, es algo bueno, ¿no?, porque, no sé, se me hizo de de la noche a la mañana, a lo mejor un pensamiento que me llegó y se me hizo interesante, y hasta ahorita lo sigo manteniendo.
Ya. Ujú. Claro. Claro. Y aparte de la inteligencia artificial, que la estás aprendiendo a usar, ¿qué has aprendido por ti mismo en este último año?
Ah, yo creo que he aprendido un poquito de administración, un poquito de esta de lo que es las finanzas, un poquito de historia, eh, también puede ser un poquito de cocina, incluso, ¿no?, que lo eh, también que estoy viviendo solo, me gusta aprender un un platillo nuevo cada semana, ahí tengo mi lista ya de los que de los que tengo que hacer, entonces, eh, también es eso, alguna un poquito de <sniffs> de la tecnología que siempre me ha llamado la atención, sobre algunas aplicaciones, en sí en sí, un poquito de todo, ¿no?, es es es lo que me gusta.
Okey. Mm. Claro. Cierto. Ya, oye, ¿y, qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a hacer, esta parte de tener equilibrio entre estos 3 rubros?, tu trabajo, tu familia y el aprendizaje, ¿qué qué consejo crees funcionaría?
Claro. Sin duda que comience con una buena organización, ¿no?, que tenga un orden en su día, que tenga sus rutinas, que tenga sus horarios y que lo respete. A lo mejor, le va a costar al principio mucho, y a lo mejor, el primero sí lo cumple, la segunda parte del día no la cumple, es difícil, ¿no?, pero una vez logrando
Okey. De acuerdo.
logrando esa esa organización, ese respeto a los tiempos, pues, le va a dar tiempo de todo le va a dar tiempo de todo, no va a habe no va a haber no va a haber queja, ¿no?, como de: "Ah, no tengo tiempo para esto", que a lo mejor, va a llegar el momento en que sí, ¿no?, pero siempre se le puede, apartar 10 minutos para hacer algo, ¿no?, siempre te puedes apartar 10 minutos, aunque sea al final del día, 10 minutos, eh, que te dé más tarde, a lo mejor al final del día no pasa nada, aparte en esos 10 minutos siempre se puede, entonces, yo creo que sería eso, hacer una buena organización de tu día, eh, eso te va a provocar, oh, la disciplina, la disciplina te va a llevar a la constancia, y nada, yo creo que eso sería lo más importante en esto.
Claro. Mm. Perfecto, oye, pues, la verdad, te agradezco mucho que me hayas compartido tus técnicas para poder llevar este equilibrio y también, pues, tus, em, trucos ¿no?, de alguna manera que te han podido dejar, eh, ir aprendiendo poco a poco, y ser una persona totalmente distinta de como dices que eras hace 1 año, ¿no?, pues, muchas felicidades.
<laughs> Claro. Así es, claro que sí, ahora sí que fue un gusto poder compartirte un poco de esto, de esta rutina que tengo en mi día a día, que me ayuda a tener ese equilibrio con todo, ¿no?, y, pues, un placer.